Ừm, không có vô dụng đâu nha, tại vì v ừm, ừm, nhìn tình hình thực tế thị trường mà, nhiều khi là, á hả, 1.000 người chưa chắc là một người có khoảng họ một hoặc hai người là có thể có việc làm thôi, ý mình nói như thế á. Cái tình hình đang khó khăn chung, nên cũng đừng có vì thế mà tự trách bản thân quá nha, hông phải là bạn thiếu sót gì đâu, mà có thể là bạn cần hoàn thiện thêm một số kỹ năng thôi. Kể mình nghe đi từ cái quá trình bạn thất ừm, ừm, bạn nghỉ việc tới bây giờ á, bạn nộp đơn khoảng bao nhiêu công ty rồi nè?
Ừm, ừm.
Ơi, từ cái quá trình bạn nghỉ việc tới giờ bạn nộp khoảng trung bình trung bình nó khoảng bao nhiêu cũng được.
Ừm, cũng hơi khó để mình nhớ <chuckles> nộp nhiều quá, riết rồi mình cũng, ờ, run. Đúng rồi, nhiều quá. À, cũng mấy chục á. Ờ, nói chung là biết sao hông? Mình hông có dám nhìn vô tại vì bị từ chối nhiều quá, bây giờ mình hông có dám nhìn vô cái số đơn tổng cái số đơn mà mình, à, mình mình mình mình nộp luôn tại vì mình quá sợ hãi. Mình sợ quá rồi rồi giờ mình mình cảm giác là nếu mà nhìn vô là mình đã biết là, à, mình đã bị từ chối nhiều tới như vậy nên là nhiều lúc mình không có dám nhìn vô nhưng mà chắc cũng phải là tầm mấy chục rồi đó.
Nhiều quá ha, cỡ khoảng mấy chục hông? Ừm, cỡ mấy chục đi ha. À. Mình hiểu ha. Mấy chục ha, mình nói với bạn một cái sự thật nha. Ờm, sau buổi ngày hôm nay nếu bạn có thời gian nghiên cứu trên mạng xã hội á, có những người mà họ được một cái vị trí như mơ ước của họ, tức là những người bây giờ họ đã rất thành tựu, họ chia sẻ lại nha. À, thì họ nộp ít nhất là 100 C CV đầu tiên và họ bị từ chối luôn á, bị từ chối có nghĩa là không có được đi phỏng vấn luôn á bạn, tức là từ chối cái dạng là vòng gửi xe thôi đó. Ý mình nói như vầy không phải là khuyến khích là bạn sẽ nộp 100 đơn xin việc, nhưng có nghĩa là cái tình hình này nó cũng gần tình hình chung. Thật ra mấy chục đơn nó không là vấn đề gì đâu, tại vì, ờ, ta còn xét nhiều yếu tố không phải là bạn không giỏi, nhưng mà họ xét về cái ngân sách của họ, họ phải xét về các việc, à, ờ, ừm, nhiều s nhiều nhiều cái yếu tố khác nhau chứ không phải là về năng lực bạn kém cỏi đâu nha, mà còn còn còn cái yếu tố của sự phù hợp nữa. Nên nhiều khi là bạn có thể lướt qua để xem những cái trải nghiệm của những người mà họ đã từng nộp mà khoảng 100 đơn CV trở lên á, và họ đã chinh phục được từ cái việc là vượt qua cái nỗi sợ của họ, à, rút kinh nghiệm sau những cái lần nộp, à, CV tiếp theo họ cần điều chỉnh cái gì để tốt hơn á bạn. Rồi từ đó xây dựng lên niềm tin, à, và họ nhìn ra cái cái sự từ chối không phải là cái sự từ chối mà đó là một cái cơ hội để bạn hoàn thiện bản thân hơn. Thì bạn thấy cái góc nhìn này có ờ, liệu có mở ra bạn thêm một cái góc nhìn nó mới hơn, nó rộng hơn và tích cực hơn hay không nè?
Ừm. Wow, nhiều vậy. Ô! Ừ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm.